हाँ, तो भाई मैं मैं एक कंपनी का फ़ाउंडर हूँ। तो मतलब मेरी लाइफ़ में मैं कहूँगा कि एक अलग टाइप का मैं कहूँगा प्रेशर है।
जी। हाँ जी। हुँ।
देखिए कंपनी का फ़ाउंडर मैंने पहले सोचा था कि बहुत मतलब अ, बिना टेंशन के होता होगा, कोई दिक़्क़त नहीं होती होगी मतलब वो अपने आप का ख़ुद मालिक होता है। लेक़िन जब मैं वो चीज़ अभी अ, फ़ेस कर रहा हूँ, तो मतलब मुझे एक अलग टाइप का टेंशन हो गया है मैं कहूँगा कि अंदर से मुझे बहुत अजीब लगने लगा है।
हुँ, हुँ। हुँ। उ, जी। अच्छा।
मतलब मैं कहूँगा एक तरीक़े का अ, अकेलापन कह लूँ या अ, एक तरीक़े का अंदर से मतलब ऐसे कुछ लगता ही नहीं है हमारे साथ कोई है। लगता है बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं कोई साथ नहीं दे रहा है, मतलब जो बोलते थे कि भाई जो बोलते थे कि भाई तुम चालू करो हम तुम्हारे साथ हैं तुम्हारे पीछे हैं वो भी हमारे साथ नहीं है।
हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा। अच्छा। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ।
तो मतलब मैं इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हूँ। जैसे एक फ़ाउंडर भाई आप भी जानते होंगे कि मतलब अ, टीम हो गई क्लाइंट हो गए सबको एक साथ मैनेज करना कितना मतलब अ अ, मैं कहूँगा सर दर्द सरदर्दी का काम है।
जी, जी। जी, जी। हुँ, हुँ। जी, वो तो है।
और मतलब और आप भी जानते हो कि सबको मतलब सब लोग अ, सब सब एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको हैंडल करो।
जी।